Ai, que legal! Conta.
Aí eu fiz durante alguns anos, assim. Aí eu me apaixonei. Aí, agora, na Europa, eu não faço já de novo, já tem um tempo que eu não faço, porque eu já me mudei 3 vezes de cidade também aqui, ainda não consegui, mas do aí eu fiz e eu era completamente fascinada com trapézio. <chuckles>
Aham, aham. Ai, eu imagino. Eu eu, quando estava fazendo teatro, eu fiz 2- 2 espetáculos que a gente ti teve que ser treinado pelo pessoal de circo, porque tinha acrobacia. Eh, era era muito legal. Aí eu entrei em contato aí eu tive um um contato, assim, muito perto da dos do era muito legal! Eu eu era fascinada. E você fez a aquele, como é que chama? Aquele silk, que é a u Uhum.
Aham. Ah, que legal! Aham. Sim, sim. Não, o tecido eu não fiz. Eu fiz aula até, mas aí, assim, eu tinha q eu podia escolher uma modalidade específica n na nessa escola de circo. Aí eu fiz aula de tecido, fiz aula de trapézio, aí eu me apaixonei pelo trapézio.
Uhum. Uhum. Ah, entendi, <giggles> que legal!
Aí eu fiz só trapézio. <laughs>
Mas você, a assim, eh, você era a base ou ou você era a que pulava?
Então, não era um trapézio de voo. Eu até já fiz aula de trapézio de voo. Mas nessa escola que eu fazia, era um trapézio que a gente chama ele de trapézio fixo, só são co só acrobacias na corda.
Hum. Hum. Ah, uau
Não tinha aquele voo, assim, maravilhoso não, sabe. Era um trapézio já mais baixo que a gente fazia acrobacias na corda, assim. Aí tem vários movimentos e tal, mas é mais prático, né, do que o outro. <laughs>
Entendi. Entendi. Aham. Claro, claro. Não, é mais fácil de praticar também, né. É, é. Eu eu não tenho equilíbrio ne nenhum. Eu sou péssima, se se você me botar eu eu eu eu eu era muito frustrada com a to todos os amigos f patinando, skate, não sei o quê, eu não consigo, eu não é, eu não consigo. Eh, incrível. A a aí, agora, eu peguei o pickleball no no ano passado, e aí o o pickleball eu eu até que que tô me surpreendendo. Falei: "Caramba, eu consigo jogar isso". É, é, é. F foi uma vitória pra mim. <laughs>
É, é, é. Ah! Aham. Sim, sim. Entendi. Aham. Ah, que legal! Aham. <laughs> Aham, aham. <laughs>
É, é. A bola em movimento, assim, na eh, vindo na minha direção. Eh, eu tô surpresa que eu consigo jogar.
Sim. Aham. Que tá dando certo. É, pois é, eu eu era péssima no tênis, no eu não sei como é que eu seria. <laughs>
É, é. É, é, engraçado. Ai, foi tão bom conversar com você sobre isso. Eh, voltar à infância. Gostei muito. Até a próxima, então. Fi fica com Deus. Tchau, tchau.
É, ótimo. Exatamente. <chuckles> Até a próxima. Tchau, tchau.